Profesyonel olarak yönetmek birazcık şeye kalıyor, yani, bu işe birazcık alışmakla ilgili bir şey. Çünkü, eee, işte, git gel git gel bir şey yapa yapa artık onun, eee, şark kurnazlığını öğrenebiliyorsun pratik yolları gözünde beliriyor ve sorulan diyelim ki bir konuyu 10 sefer so sunmuşsan, e 11. sefer artık o konuyla ilgili gelecek soruları da tahmin edebiliyorsun ya da hangi ortamlarda sunduğunu biliyorsun. Aynen öyle, biraz tecrübeyle alakalı. Ama çok da tecrübesiz bir konu, ııı, olacaksa, buna da hazırlanmak için o zaman da, ımm, doğaçlama yapma yeteneğim üzerine, eee, yoğunlaşıyorum. Çünkü ister istemez insansın, her şeyi kontrol edemezsin. Dolayısıyla, ııı, y o oluşacak beklenmedik anlara hazırlıklı olmak, zaten o anların beklenmedik olduğunu kabul etmekle başlıyor. Od o da bence stresle başa çıkmak için, eee, bir mihenk taşı gib, i baştan işini kolaylaştırmıyor.
Hı hı. Hıh. Hımm. Alışıyorsun. Hı hı. Tamam. Hımm. Hâkimsin konuya iyice. Hı hı. Hı hı. Hımm. Aslında çok etkili olabilir. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Bu sözü çok güzel söyledin gerçekten. Hı hı. Yani, aslında stres olmanın mesela, hani, bu konu özelinde, ııı, bir konu geliyor dediğin gibi do hani, bi hani, bilmediğin ya da tam emin olmadığın ve sen bir şekilde hem konunun bildiğin kadarıyla onu doğru şekilde söyleyerek üstesinden gelme yeteneğini geliştirdiğin için, kim ne sorarsa sorsun aslında o kadar da strese girme. Hani, bilmeyebilirsin de bu arada her şeyi %100 bileceksin bir şey yok. Aynen öyle, ya da başka şeyler söylersin, işte, biraz işin, eee, bileni olarak, yani, bir şekilde onu daha doğal bir şekilde cevaplayabilirsin diye anladım.
Aynen. Evet. Evet. Bilmiyorum demek de normal. Hı hı. Ama bak bunu bunu hiç yapamadığım, yani, hani, bak "Şöyle biliyorum, böyle hazırlandım." falan dememe rağmen bunu hiç yapamadığım bir anım vardır. O da, eee, o da şu: Bir, eee, hani, sunuma falan ya da ne bileyim bir projeye falan çalışırken değil de, beni bir müzik etkinliğine davet etmişlerdi, "Gel, burada çal." diye. Şimdi çalacağım şeyi biliyorum, ekipmanlarımı kendim götürdüm zaten falan ama hiçbir teknik aksaklık da yaşanmamasına rağmen oraya gittiğimde, artık nasıl bir ruh hâlindeysem, kafamda nasıl büyümüşse bu mevzu, çünkü arkadaşlarım falan gelecek, tanıdıklar var, başka insanlar da var. Emm, bu durumların hepsi benim bir anda gerçekten ama dizlerim titriyor dediğin, insanların dizlerim titriyor dediği şeyin bende v eee, vuku bulmasına sebep oldu ve, eee
Mesela, lütfen. Hıh. Tamam. Hı hı. Olur, aynen. Hı hı. He. Tamam. Hı hı. O o an işte, o stres ya. Daha önce olmamı yani, bu tarz olmamıştı herhâlde o zaman bu sahne performans korkusu mu? Ne çalıyordun bu arada? Onu da merak ettim.
0 ya, ben ilk kez öyle bir şey yaşadım.

Evet, evet, ben bir sunuma çıktım. Bir işte yaklaşık 100- 110 kişinin önünde sunum yapacaktım, eee, bir amfide, eee, ve bilgisayar açılmadı. Yani, her gün açılan o dizüstü bilgisayar, o gün hani, daha sunum var, hazırım. Ya Tabii, tabii, direkt direkt topuğuma sıktı benim bilgisayar ve elimde olan bir şey de yok, eee, çünkü sunum dosyası da bilgisayarda, hani, böyle, bir USB belleğe falan atmış olsam, onu bir başka bilgisayarda birinden rica edip açacağım ya da bir, eee, bulut sistemine falan atmış olsam oradan indireceğim de, bilgisayar açılmadı abi. Yani, yap ben de öyle sınıfla bakışıyoruz. Ben de z Kaldı, kaldı, hem kaldı hem de saçmalamaya başladım. Yani, onları o sırada idare edebilmek için, ya, açılmıyor, o zaman ben size kendim sunayım, şimdi benim konum şöyle falan diye böyle bir giril girdim, konuyu da hatırlamadım.
<giggles> Hıı. Hı hı. <chuckles> E baştan <chuckles> baştan zaten başladı diyorsun, yani, hani, ve iyi de çalışmışsındır diye tahmin ediyorum. O! Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Yapamadın, yani, o zaman da. Iıı, kaldı mı orada? He. Hı hı. <laughs> Öyle doğaçlama, ııı, girip <chuckles> halletmeye çalışmışsın ama. Hı hı. Evet.
Çok kötüydü, çok kötüydü. Yani, böylesine bir durumda stresle başa çıkmak, eee, çok zor oluyor. Özellikle beklenmedik durumları yaşadığın zaman. O yüzden bu deneyimden sonra, eee, sunumlar söz konusu olacaksa ya da ne bileyim bir performans kaygım olacaksa insanların karşısında 2-3 sefer her şeyi kontrol ederim. Eee, öyle uzak durmaya çalışıyorum en azından.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Yani, bilgisayar kesin çalışıyor ama onu kontrol ederim. İşte
Bilgisayar çalışsın, işte yedek USB bellek olsun, internet yoksa eğer ama bulut depolama sisteminde de onun bir kopyası vardır. Yani, kaçarı yok. Her yerden.
Hıı. Aynen. Alternatifli çözümler, o sunum çıkacak bir yerden. Hı. <chuckles> Her şey gitse bile var diyeceksin yani elimde. güzel.
Aynen öyle. Aynen öyle. Sırtımı da şimdi duvara yaslayabildiğim için burada, o da beni rahat hissettiriyor.
Hı hı. Ya, aslında bu deneyimin sana güzel bir örnek olmuş ve, hani, senin gelişimin için ileride her türlü önlemi alıp, atıyorum, işte, daha, iş için profesyonel bir sorun, belki, ama sonuçta hataya yer vermeyen bir durum yaratmışsın bir deneyim yaratmışsın. Üstesinden iyi gelmişsin. Peki, teknik dışında nasıl hissediyorsun? İşte, o kalabalığa konuşmak, kalabalıktan, belki, biri garip bir soru soracak ya da dikkatini dağıtacak ya da, işte, hani, normal bir illa sorun olmak zorunda da değil. İnsanlar içinde konuşurken de kimisi yüksek sesle konuşuyor, kimisi sözünü keser. Mesela onu nasıl yönetebiliyorsun? Yani, hem profesyonel olarak hem kendi özel hayatında.
Evet. Evet, evet. Hıı. Doğru. Evet.